Allora, è bella <chuckles> insidiosa e complicata come domanda, sì, lo ammetto. Ehm, eh, in realtà io sono una persona molto autocritica e e tendo ad empatizzare fin troppo, per cui anche se l'altra persona mi dice: “Stai tranquilla, non fa niente”, eccetera, io in realtà continuo a pensare di aver provocato un dispiacere enorme, impossibile da superare, ehm
<chuckles> Eh sì, eh sì. Sì. Mh. Capisco, okay. Quindi tendi ad essere molto severa con te stessa sotto questo aspetto, no?
Esatto, esatto, e quindi cerco sempre di di non sbagliare mai proprio perché, ehm, odio profondamente la sensazione che provo dopo e quindi cerco di essere, ehm che è sbagliatissimo anche questo, no, però il più ehm, sono un po' la la paciera della famiglia, infatti. Ho un po' questo ruolo, quella che cerca sempre di di tenere insieme il tutto, proprio perché non sono in gra
Mh. Mh-mh. <chuckles> Okay, ho capito. Sì, sì. Uhm, certo. Rimediare un po', insomma, la situazione, mh.
Esatto. Sì, sì, sì, perché non sono in grado di mediare con il mio se stesso senso di colpa e quindi è un po' difficoltoso, ecco.
Mh-mh. Certo, certo, capito. Ma questa cosa, mhmm, ehm, cioè nel senso, è un atteggiamento che hai anche quando di fatto l'errore è, tra virgolette, "stupido"? Perché comunque, sai, ci sono errori e errori, eh, ci sono errori che magari hanno un certo spessore, ci sono errori che alla fine dei conti non sono così gravi e che possono anche tranquillamente capitare, cioè sei ugualmente severa con te stessa in tutti i casi?
Sì, sì, sì, sì, è proprio una patologia la mia, di se del senso di colpa, proprio fatto l'abbonamento a vita proprio con il senso di colpa. No, sto cercando di lavorarci un po' su perché, eh, alla fine non è che, cioè,, non muore nessuno, nel senso anche le cose più semplici, però mi mi dispiace, ecco, mi mi immedesimo troppo nell'altra persona e penso sempre di averle provocato un dispiacere enorme. Poi magari si accavalla la paura di dire: “Ma, ehm, chissà se però adesso, cioè, devo riconquistare la fiducia”, cose ma anche nelle cose più semplici che uno dice: “Ma lascia stare”, no, ehm, il mio rimuginio procede e quindi è un po' così, complicato, diciamo.
Ah, c ho capito. No, vabbè. Sì, mh-mh. Certo, no, no assolutamente. Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh, mh. <chuckles>